囚人を強制労働させて、北海道を開拓させれば、いいのじゃないかっていう案が出まして
ええ。 ああ、なるほど。当時の倫理観なら。うんうん。
ではい。そうなんですよね。ただ北海道って過酷な地ですし、とても極寒でもあるので、死者が出たりとかもあるんですけど
え、うん。 そうですね。うんうん。 はい。
その死者が出ることに関しても
うんうん。
囚人が労働の末に死ぬことは
はい。
日本国にとっての穀潰しが減ることであって
<chuckles> 穀潰しが、はい。<chuckles>
そうです。囚人が労働でもたらす利益ももちろん、囚人が死ぬことによってもたらされる利益もあるから
ええ。 うん。 ああ。
囚人がくく強制労働の末に死ぬこともまたよろこ喜ばしいことであるっていう、もう、そうの、今の倫理観からしたら、信じられないようないそうなんですけど、そうなんですよね。ただ、当時の大日本帝国っていうのは、日本史で勉強した身からしては
うんうん。 あ、はあ。 そうですよね。もう、人権的なね、観点ではい。うんうんうん。 ええ。
ああ、ま、そうだろうなみたいな。もう、納得そう、そうなんですよ。納得なんですよ、はい。
あ、ま、納得感があったんですね。<chuckles> 逆に、うん。うんうんうんうん。へへ、あ、でうーん。ああ、確かにその、だ大臣のコメントなんでしたっけ？その石碑っていうのは。ああ、ね、トップがそう言うならほんとにもう、そういう国だったんでしょうね、当時の日本。
それがとても面白かって、はい。 そうで、それが国のトップのコメントです。 そうそうなんですよね。はい。 そうなんですよ。人命軽視と言いますか、それがあったので。
うんうんうんうんうん。
はい。
いええ。え、そういった歴史に興味を持ったのは、やっぱ今もその、受験終わった後とかも歴史がお好きなんですか？